多分マイペースだから、あの、多分たそういう風に人と比べたりとかしちゃうと、きっと、あの、ん、できないとか思い出すと思うんですけど、じ自分、その、例えば、その、グリーンピースの芽芽から出ているとか、ん、トマトがそ育ってくとかそういうのと同じなんですけど、なんでもプログレスってちょっとずつあのあの成長していくと思うんですよ。なので、その、ん、できないとかできてないとかっていうのは人と比べちゃうこととじゃないですか。だからそう思うわけで。私はかなり自分のことしか、自分の成長しか見てないので。周りと比べてないので、<sniffs> 楽しいばっかりですね。<sniffs> ほん。
うーん。 うーん。 うーん。 うん。 うんん。 うーん。 うんうん。 うーん。 うーん。 うーん、うん。 うーん、ん。 あ、そうなんですね。いや、素晴らしいです、それは。<chuckles>
<chuckles> ああ。おお、何かあります？なんか、ああ
ううーん。